Mmh, mmh, mmh, mais attention, hein, parce que le cardio, heu, on peut pas le faire tout le temps. Je sais pas si tu sais? Hein. Heu, il y a des, heu ah si si, il faut pas le faire tout le temps, il faut un petit peu, heu, <tsk> heu, il faut un petit peu alterner, heu, avec, heu, d'autres, heu, comment dire? Une activité un peu plus soft mais le cardio, je crois que c'est bien je crois, 2 ou 3 fois par semaine mais après il faut, a il faut alterner. C'est ce que, heu, j'écoutais heu, oui, oui, c'est ce que j'écoutais, heu parce que moi aussi j'aimais bien le cardio parce que du coup en fait c'était heu, bah, tu sentais ton corps, heu, réagir quoi tu vois? D'un coup là, tu sentais que, ah OK, là, c'est bien. La, tu transpires et tout, heu, mais hem
Heu, non, je savais pas. All Mmh mais après le le cardio tu en fais même si tu fais du hula-hoop, hein. De toute façon, heu heu, ton s ton coeur bat tout le temps. <laughs>
Oui, tout à fait. C'est ça, bah c'est du coup, c'est pour ça du coup donc j'ai réduit et sinon j'ai aussi intégré, hem, du, heu, self défense, heu, parce que du coup, c'est aussi un petit peu complet et mais par contre là, je vais en salle. Je vais en salle, donc heu, parce que je me suis dit: «Bon, heu» <chuckles> tu vois, en tant que femme, c'est pas si mal d'avoir des comment d'app heu, d des exercices pour réagir rapidement, heu, parce que 1 fois en fait, heu, je me suis faite agresser et le temps de réaction était trop lent, quoi. Je me suis dit: «Non, non, non, non, non, non. Il faut que je j'apprenne en fait à à réagir beaucoup plus rapidement que ça». Et donc heu, bah je me suis dit: «Je vais faire plus u pas une activité sportive». Tu vois? Mais quelque chose pour m'aider et du coup, ben, comme en fait, il faut il faut s'échauffer, il faut heu, bah, il faut travailler les muscles, heu, l les jambes et les bras, <tsk> heu, les réflexes aussi donc du coup, c'est un petit peu une activité physique. Heu, mais du coup là, je je paye pour ça, je je m'organise pour, heu, faire garder les les enfants et cetera et et y aller et heu et c'est pas si mal.
Ouais. Ah, bah, tu as bien raison. Mmh. Après, c'est très bien ça. Ben, ouais, ça ça c'est bien parce que ça te permet aussi de ren de voir des gens, parce que le problème de faire le sport à la maison, c'est que tu vois personne
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est c'est un soucis.
et donc heu, bah, quand tu fais des exercices à la maison, tu te dis que tu les fais bien, mais ça se trouve que tu les fais mal et heu et comme ça, bah, le fait d'a d'avoir des gens autour de toi aussi, ça te ça te permet de travailler peut-être différemment et de mieux travailler aussi.